जैसा कि मैं आपको बताऊँ ना, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा ना कपड़े चुनने में काफ़ी दिक़्क़त आती है। और कहीं न कहीं न, मैं काफ़ी ज़्यादा चूज़ी हूँ। और ज़्यादातर ना मतलब मुझे अ, अलग-अलग रंग के कपड़े चुनने में या मतलब एक ही जैसी जो फ़िटिंग होती है ना, उसी फ़िटिंग को वापस ढूँढने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिक़्क़त आती है। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ मॉल में या कहीं भी शॉपिंग करने जाता हूँ। तो ना, मैं ढूँढता हूँ कि सबसे ज़्यादा ना पहले वो कपड़े ढूँढूँ जो मेरे साइज़ के हो और उसके बाद ना मतलब एक ही रंग के मैं अलग-अलग मतलब स्टाइल होते हैं ना जैसे कोई चिपकी हुई पैंट होती है, कोई हल्की-सी ढीली होती है या कोई अलग अ, थोड़ी-सी जो है ऊपर से टाइट और नीचे से ढीली ऐसी तरीके की जो पैंट होती है मैं वो सारी ले लेता हूँ। और उसके बाद जब मैं ट्रायल रूम में चुनाव करने बैठता हूँ ना कि कौन-सी मेरे पे अच्छी लग रही है तो ना, मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक से अधिक जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन ना मुझे उस समय में उस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि मैं मतलब दोनों ही ले लूँ या सारी चीज़ें ले लूँ। तो ना मुझे चुनाव करने में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक़्क़त आती है। तो उसी सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आप मेरी थोड़ी-सी मदद करें। तो ऐसी कोई राय दें ताकि ये जो मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है ना कपड़े लेने में ये थोड़ी-सी कम मैं कर सकूँ।
जी। बिल्कुल, समझ गया जो आपकी समस्या है तो कपड़ों को लेके बहुत ही बहुत ज़्यादा चुनाव करना पड़ता है कभी-कभी। ऐसे में आप मुझे बता सकते हो क्या ये आज की समस्या है या पहले बचपन से ही थी? क्या आपकी जब मम्मी के साथ कपड़े लेके जाते तो तब भी यही स अ, सिलसिला चलता है या फिर आप जब बिल्कुल कॉलेज टाइम पे गए तब ये तब भी ये समस्या चल रही है या बिल्कुल अब से आने लगी ये समस्या?
हुँ। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताऊँ ना इस समय मैं कॉलेज में ही हूँ, तो कहीं न कहीं मतलब मुझे अपना स्टाइल मैच करने के लिए ना बाकियों से उन्हीं के जैसे कपड़े मतलब लेने पड़ते हैं। अ, पहले तो मतलब ये दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि पहले जो भी मम्मी ला देती थी या मैं कहीं भी उनके साथ चला जाता था कुछ भी लेने तो काफ़ी आसान होता था एक चीज़ को समझना। लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला जाता हूँ या किसी दोस्त को भी ले जाता हूँ ना, तो उस चीज़ में ना कभी भी कन्फ़्यूज़न जो है वो खत्म ही नहीं होती क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा ही चीज़ मुझे पसंद आती है लगभग, और फिर जब मैं मेरा मन एक चीज़ पे टिक जाता है ना तो फिर बिना लिए मैं उसे मानता नहीं हूँ। अगर मैंने मान लीजिए कि 2 पैन्ट मुझे पसंद आ गई हैं और दोनों ही मुझे अच्छी लग रही हैं तो चाहे मेरा बजट बिगड़े या कुछ भी हो मुझे वो लेनी ही पड़ जाती है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ना इससे मेरे जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा फिर प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ ना फिर जब मैं ले आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इन दोनों में से किसी एक की मुझे ज़रूरत थी ना कि दूसरी वाली की अ, काफ़ी ज़्यादा अगर मैं चाहता तो एक भी ले सकता था। लेकिन वो जो कन्फ़्यूज़न रहती है ना कि जिस जगह मुझे जाना है इस चीज़ को पहन के वहाँ के लिए कैसी अच्छी लगी या कैसी नहीं, और हो सकता है कि मैं अभी एक एक ले जाऊँ और दूसरी छोड़ जाऊँ तो वो मुझे बाद में मिले या ना मिले, इस चक्कर में ना मैं काफ़ी ज़्यादा जो है घबराहट में वो ले ही आता हूँ। औ काफ़ी ज़्यादा ना मतलब मुझे वहाँ पे चूज़ करने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब जब तक मैं उसे 3-4 बार पहन नहीं लूँगा लोगों से उसके बारे में पूछ नहीं लूँगा ना, जब तक ना मेरा जो मन को है वो शांति नहीं मिलती है, तो इसलिए मुझे जो है मतलब जो भी मुझे पसंद आती है चीज़ें वो मैं एकदम ले आता हूँ। लेकिन अगर मैं बार-बार ऐसे ही कर दूँ करता रहूँगा तो काफ़ी हद तक इससे ना मेरा जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा और कहीं न कहीं ना मेरे पास कपड़े रखने की जगह भी नहीं रह जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ना मुझे ये जो कन्फ़्यूज़न आती है दुकान में खरीदने समय तो मैं वहीं पे ना इस कन्फ़्यूज़न को एक तरीक़े से क्लियर कर पाऊँ। तो मैं चाहूँगा कि इसी सिलसिले में आप मुझे थोड़ी-सी मदद करें और मुझे थोड़ा-सा बेहतर कुछ एक तरीक़ा बताएँ जो मैं अपनी कन्फ़्यूज़न है इसको दूर कर पाऊँ।
जी। बिल्कुल, समझ गया कि जो आपका कुनवा कन्फ़्यूजन है। कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ठीक। आप आप धैर्य रखें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे में मुझे आप खाली इतना बता दीजिए कि जब आप आप कपड़े लेने जाते हो, दुकान में जाते हो या कहीं मॉल में चले जाते हो तो ऐसे में आपके साथ अक्सर कौन होता है? आप अकेले जाते हो या दोस्तों के साथ जाते हो या घरवालों के साथ जाते हो? तो ऐसा अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे सुझाव देने में थोड़ा-सा न आसानी हो जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जी।
हुँ। बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताऊँ न कि अक्सर जब भी मैं कहीं कपड़े लेने जाता हूँ तो ज़्यादातर तो मैं अकेला होता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी किसी दोस्त के साथ बाहर निकले हैं तो मन कर गया तो एकदम से कुछ भी लेने पहुँच जाते हैं। तो अक्सर न दोस्त मतलब ऐसा होता है कि उन्हें कभी देरी हो रही होती है या उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होता है, कहीं न कहीं उन्हें कन्फ़्यूजन होता है ख़ुद भी तो न वो कहते हैं कि जो तुझे अच्छा लग रहा है वो ले ले। तो काफ़ी हद तक न एक जो सही तरीक़ा मुझे मतलब मिलना चाहिए, एक तरीक़े से जो सही जवाब की मैं उम्मीद रखता हूँ न वो मुझे मिल नहीं पाता। अ, मतलब अगर मुझे पसंद ही आ रहा होता तो मैं ख़ुद ही ना ले लेता? वो वाली बात आ जाती है एक तरीक़े से। तो कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ कि मैं अगर मुझे ख़ुद ही चूज़ करना है और कन्फ़्यूजन भी मुझे ही आ रही है तो कहीं न कहीं न मैं अपनी कन्फ़्यूजन का इलाज मैं ख़ुद ही कर पाऊँ। या एक तरीक़े से जो है उसको उससे निपटने का न कोई ऐसा हल ढूँढ पाऊँ जो कि काफ़ी हद तक मेरी मदद कर पाए। क्योंकि मैं न काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ क्योंकि अ अ, अगर मैं बार-बार ऐसे ही कपड़े लाता रहूँगा और मेरी अलमारी जो है वो भरती रहेंगी तो कहीं न कहीं उससे न मुझे दिक्कत होगी आगे चल के। और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं फिर न वो उन्हें पहनने का मौक़ा भी नहीं मिलता है। अ, कहीं न कहीं फिर नए मौक़े आते हैं या कुछ भी ऐसा नया त्योहार या एक तरीक़े से आप कह सकते हैं कि कुछ भी नया ज़िन्दगी में हो रहा होता है कोई फ़ंक्शन हो गया, किसी का जन्मदिन हो गया तो उसके लिए जो है कपड़े मुझे बार-बार बदलने ही पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ न कि कपड़े ऐसे लूँ कि जो मुझे एक बारी में पसंद आ जाए और ना ज़्यादा महँगे भी ना हों, साथ ही साथ न मतलब इतना ज़्यादा उनमें जो है दिमाग़ भी ना लगाना पड़े। क्योंकि मेरे को न बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं एक बार चीज़ ले आता हूँ फिर मैं उसे पहन कर देखता हूँ फिर दूसरों की राय-मशवरा लेता हूँ। तो उ जब मुझे ख़ुद भी ऐसा लगता है कि नहीं पसंद आ रहा है फिर उसे वापस करने जाना पड़ता है। तो ये न कन्फ़्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है। ये लेते समय भी रहती है, उसके बाद लाने के बाद भी रहती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा समय भी बर्बाद हो रहा है। साथ ही साथ जो मेरा पैसा भी लग रहा है। इन सब चीज़ों को न मैं थोड़ा नियमित रूप से थोड़ा कंट्रोल कर पाऊँ और साथ ही साथ मैं अपनी कन्फ़्यूजन को दूर करने के लिए न जो भी मैं विकल्प आज़मा सकता हूँ वो आज़माऊँ ताकि ये जो परेशानी है मेरी एकदम से जो है ख़त्म हो जाए।
जी। बिल्कुल समझ गया मैं, मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए जो आप मुझे खुल के बताएँगे तो मुझे शायद आपकी जो समस्या है कहीं न कहीं समझ आ रही है। मुझे ये बता दो कि ये जो किसी खास कार्य के लिए कपड़े होते हैं या बिल्कुल आपको जो है जो रोज़मर्रा के कपड़े होते हैं वो वालों के लिए आपको दिक्कत होता है चुनाव नहीं कर पाते हो कि अ, जो जैसे किसी अ, आपको त्योहार में जाना हो या दफ़्तर का कोई ऐसा कह नो वो ऐसा कुछ कार्य हो बड़ा कुछ कार्य हो उसके लिए चुनाव नहीं कर पाते हो या बिल्कुल आप जो रोज़मर्रा के कुछ कपड़े हैं या जैसे आप दुकान पे चले गए वहाँ पे आप चुनाव नहीं कर पाते हो? किसी खास कपड़ों के लिए या बिल्कुल अ, जो अ, जो अ, दिनचर्या वाले जो कपड़े लगते हैं वो वाले उनके लिए?
बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताऊँ न कि अक्सर मैं कोई भी कपड़ा लेने जाऊँ जैसे उदाहरण के लिए कि जैसे मुझे जीन्स लेनी है, शर्ट लेनी है किसी अ, कोई कहीं मतलब जाना है किसी के जन्मदिन पे या कोई ऐसा कोई खास मौका है तो उन सब चीज़ों को मतलब चुनाव करने में ना काफ़ी दिक्कत आती है। हालाँकि रोज़मर्रा के जो कपड़े होते हैं ना उसे चुनाव करने में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि अक्सर वो मतलब मैं ऐसे ही ले लेता हूँ कि कुछ चीज़ पसंद आ गई तो एकदम ले लिया। लेकिन अग जैसे किसी का जन्मदिन है या मेरा जन्मदिन है या किसी दोस्त का या घर पे कोई फ़ंक्शन है या कुछ भी ऐसे रिश्तेदारों की शादी है तो उनके चुनाव करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और बहुत ही ज़्यादा जो समय होता है ना वो व्यर्थ हो जाता है मेरा। औ कहीं न कहीं मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं, है ना पूरी चीज़ें पूरा मतलब एक वो जि जिसे कहते हैं पूरा आउटफ़िट मैं तैयार कर लेता हूँ और उसके बाद जब देखता हूँ ना कि, कि कोई चीज़ ढीली है या कोई चीज़ ज़्यादा टाइट है या इसके साथ जो है वो ज़्यादा मैच कर रही थी दूसरी चीज़ जो मैं लेकर नहीं आया तो ना मूड थोड़ा ख़राब सा हो जाता हो जाता है और फिर न उस चीज़ को मुझे वापस जाकर लाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं समय भी मेरा काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे होता है ना बहुत बार कि मैंने एक टी-शर्ट कहीं और से ले ली है अब उसकी मैचिंग मुझे करनी है तो मन में एक कन्फ़्यूजन चलता रहता है कि ये कलर उसके साथ मैच होगा या कलर उसके साथ अच्छा लगेगा तो वो वाली भी दिक्कत मुझे काफ़ी ज़्यादा आती है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये मेरी जो दिक्कत है ना इसे मैं धीरे-धीरे करके ही जो है ख़त्म करूँ ताकि बार-बार जो है मुझे एक ही चीज़ को बदलने के लिए वापस ना जाना पड़े और साथ ही साथ में ये जो मुझे परेशानी आती है उसे मैं ख़त्म कर पाऊँ।
जी, बिल्कुल समझ गया कि जो आपकी समस्या है। ये बिल्कुल चुनाव के लिए है कि आप अपने कपड़ों को चुनाव नहीं कर पाते हो सही कोई ऐसी जो है अ, चीज़ के लिए जैसे आपको कहीं त्योहार पे जाना है कहीं किसी के अ, कहते हैं ना वो जन्मदिन पे जाना है ऐसे वाले कपड़ों में आप चुनाव नहीं कर पाते हो। मुझे लगता है जैसे कि मैं आपकी समस्या को जान रहा हूँ या आपने जैसे मुझे बताया है कि कहीं न कहीं जो होता है ना ये सब चुनाव ना करने की जो बड़ी बड़ा कारण ये होता है कि आपके अंदर जो है आत्मविश्वास की कमी है। आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि आप जैसे बोल रहे हो कि वो भी उठाता हूँ ढीले वाला भी उठाता हूँ बिल्कुल, खुल्ला वाला भी उठाता हूँ कभी-कभी अ, जो जिस्म से चिपका हुआ हो वो भी आप ज लेते हो। तो ऐसे में ये इस चीज़ को कह मेरे हिसाब से इसको आत्मविश्वास की कमी कहते हैं। देखो, एक बारी में आपने अगर अपने ऊपर वहाँ पे कोई कपड़ा ऐसा लगा दिया जिसको आप चुनना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए आपके जो <clears throat> किसी ख़ास कार्य के लिए जाना है, वो ऐसे में अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही कपड़ा है। तो एक बारी में उठा लो। देखो अगर आप लोगों के भरोसे रहोगे, फ़िर आप घर जाते हो, फ़िर आप दोस्तों को दिखाते हो। बहुत सारे सुझाव आपको मिल जाते हैं वहाँ पे और आप बिल्कुल ना उसके चलते आपका दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू होते हैं। नहीं मैं कैसा लगूँगा, क्या नहीं लगूँगा। <clears throat> एक बारी आपको लगेगा कि आपने अपने मन के लिए अपने मन के हिसाब से कपड़ा चुन लिया है। वो आत्मविश्वास से होता है कि नहीं मैंने जो चुना मैंने जो किसी भी अ, कार्य के लिए जो कपड़ा चुना है बिल्कुल मेरे लिए ठीक है। ऐसे में क्या हो जाए कि देखो आपको एक ही बारी एक कपड़ा उठाना है। जो आपके मन को पसंद है। देखो आपको दुनिया को दिखाने के लिए कपड़ा नहीं होता। बिल्कुल दिखाने के लिए होता है। म कहीं न कहीं जो होता है उसके लिए आपका मन आपको बोलना चाहिए कि बिल्कुल मेरे ऊपर अच्छा जच रहा है। <sniffs> तो वो चीज़ आप जैसे करना शुरू करोगे आत्मविश्वा विश्वास के साथ कि हाँ ये जो है मेरे ऊपर अच्छा जच रहा है। फ़िर उसके बाद आप जो लेना चाहोगे उसको ले ले लेके फ़िर आप अपने दोस्तों में बोलोगे देखो मेरा कैसा लगा। भले ही वो उनको अच्छा ना लगे। लेकिन आपको ख़ुद को संतुष्ट हो रहे हो कि नहीं मेरे ऊपर ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में क्या है कि आत्मविश्वास को बढ़ाना है और आपका जो अ, कहीं न कहीं जो है बजट भी है उसको भी आप संभाल सकते हो। देखो ये रोज़मर्रा की 2-2 चीजें लेना कि 1 ये लगाऊँ कि वो लगाऊँ। वो बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। ऐसे में बिल्कुल आपका जो है बजट जो है म म अ, बिल्कुल उसमें जो असर पड़ता रहेगा। तो ऐसे में, अगर आप एक बारी में अपने आपको जब दुकान पे चले जाओगे, चुनाव वहीं पे करना है। देखो, दुकानदार जो है आपको बहुत सारी ऐसे जो है सामने आपके कपड़े रख देगा कि ये भी रख देगा वो भी रख देगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सारे के सारे उठा के ले जाओगे फ़िर आप अपने घर में बोलोगे कि दोस्त बोलेंगे कि ये अच्छा लगेगा। आत्मविश्वास के साथ जो आपने उठाया जो कोई ऐसा भी कोई अ, कार्य है जहाँ आपको जाना है उसके लिए वो 2-3 कपड़े उठाओ। अ, उस अ, जो होता है वहाँ पे जो कमरा होता है उस कमरे में चले जाके अपने आप दे अपने आप आपके ऊपर देखो। समय अगर आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। मगर एक ही ढंग में अ, एक ही बार में अगर आपने कपड़ा चुन लिया तो वो होगा आत्मविश्वास के साथ। जब आपको लगेगा कि नहीं मैं आत्मविश्वास के बगैर करता हूँ तो उसके बाद क्या करना पड़ता है? आपको ज़रूरी जाना पड़ेगा। लोगों को पूछना पड़ेगा। लोगों से राय लेनी पड़ेगी। लोगों से आपको जो है ना सुझाव लेने पड़ेंगे तब जाके आप चुनाव कर सकते हो। ऐसे में मैं आपको बोलता हूँ कि आपके अंदर जो है आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है जिसको जोड़ना ज़रूरी है और आप एक बारी में ही चुनाव कर पाएँगे। देखो चुनाव एक बार ही करना होता है और आपका जो है कार्य होता है एक बार ही होता है। तो उसके लिए एक बारी आप अ, अपने आप अं, अपने अंदर जो है आत्मविश्वास खड़ा करो तो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और चुनाव भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल मुझे लगता है कि आपकी जो ये दी गई सलाह है काफ़ी हद तक मेरे काम आएगी। तो आपकी इस दी गई सलाह के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी।